No, ehm, esatto, ho capito. No, no, è vero, è proprio vero.
E ci pensi è è un macello.
Assolutamente.
Un macello.
Ah beh, guarda, però mi fa molto piacere esserti ritrovate così tanto, su diversi aspetti della cosa, ecco. È confortante sicuramente, ecco, sapere che, ecco, c'è qualcuno che la pensa così. Va bene, dai, per me è stato un piacere, devo scappare giusto adesso, però ti ringrazio per questa conversazione. Ciao, ciao.
Eh. Sì, anche a me, anche a me. Sì, sì, è vero. È vero, è vero. Dai, Anche per me. A te. Ciao, cia ciao, ciao